Iya bener, Mbak, jadi kan misalnya kayak kita momen-momen mungkin lagi suntuk gitu kan, mungkin lagi capek gitu kan, eee, apa namanya, kita bisa terhibur lah dengan adanya hewan peliharaan ini, gitu. Misalnya kan kita tadi, eee, punya kucing gitu kan kayak tadi, Mbak, di masa Covid kan nggak bisa ngapa-ngapain nih, gitu kan, eee, cuman ada temen kucing kan, nggak me eee, apa namanya, susah untuk ketemu temen gitu, apa nama, untuk keluar, mungkin belanja, gitu, jadi, ya ngobrolnya sama kucing aja gitu atau mhm mhm, kalau saya kan sama ikan gimana?
Mhm. Iya iya. Iya. Heeh <chuckles> heeh. Iya, aduh. Bener banget, aduh. Iya iya, heeh. Kucing, ya ya ya ya, mungkin kalau nggak ada Ah, ikan ya. Ya, kalau heeh, kalau misalnya nggak ada kucing, gitu kan, saya waktu zaman Covid itu, mungkin ya udah stres duluan gitu kan, Mas, ya. Nggak ngomong sama siapa-siapa gitu kan mana tinggalnya waktu itu masih sendiri kan, ngekos kan, aduh, bisa depresi mungkin. <laughs>
Sama ikan juga kadang lesu juga. Gimana? Iya iya. <laughs> Meh Iya iya. Iya iya, heeh heeh, jasi <laughs> iya, makanya kan momen-momen maksudnya kan kita juga, apa namanya, eee, nggak bisa keluar juga kan harus hati-hati gitu, kalo misalnya sampe keluar gitu, ketemu orang, gitu kan, iya, bener, heeh, makanya kan, eee, ada yang hewan peliharaan mungkin jadi ini juga kita jadi tenang, perasaan, gitu, Kak. Bener bener bener, itu.
Mhm. Iya. Lagi lockdown ya waktu itu kan? Mhm. Hiburan gitu ya, penghibur, iya.